Assolutamente, f è stato il cambiamento che più mi ha cambiato <chuckles> effettivamente Esatto perché, mhmm
Eh, eh, certo. Certo, certo.
comunque era, come ho detto prima, il periodo adolescenziale, quindi le emozioni che vivevo erano al massimo, erano alle stelle. <chuckles>
Certo. Eh beh immagino, immagino come è giusto che sia. <chuckles>
certo, certo, ehm, cambiare completamente paese non è la cosa più facile, come hai detto tu anche riguardo imparare una nuova lingua e, mhmm, riconoscere la cultura.
Eh no. Certo. Integrarsi anche, no, mhmm, poi t a livello adolescenziale trovare degli amici, mi viene in mente ecco fondamentalmente, tutte queste cose.
Certo. Assolutamente. Più che altro a me ha fatto paura, mhmm, uhm, il pensiero di dover cambiare cultura, ehm, e il fatto certo, certo, il fatto di dover, mhmm, affrontare situazioni magari diverse da quelle, uhm, con cui sono cresciuto eh, e esatto, abituato, ehm
Certo, certo, così radicalmente. A cui eri abituato. Chiaro, chiaro. Le consuetudini, tutto quello che c che che si addice insomma, al di là del della pura barriera linguistica no, mi viene in mente.

Certo, certo. Poi, un aneddoto, ehm, divertente è stato quando, mhmm, appunto, ehm, ero in classe con questi miei nuovi colleghi e l si ascoltava una musica che a me, mhmm, non era assolutamente, ehm, conosciuta. Comunque
Ecco. Okay. <chuckles> Non ti si addiceva, okay.
Esatto, esatto. Cioè, c'è uno stile completamente diverso di musica rispetto a quello a cui ero abituato in Italia.
Paese che vai usanza che trovi, no, si dice. <chuckles>
Ehm Eh, esatto, esatto. Ehm, che poi alla fine v vivendo, ehm, persone, ehm, conoscendo persone che mi hanno fatto davvero, poi, apprezzare quello che, poi, è la musica rumena, ho capito. Però, <chuckles> ai tempi del liceo ehm, cioè, c'è un aneddoto molto carino in cui mi ritrovavo nel, ehm, nel corridoio della scuoia della scuola. Ehm, ehm, s la gente ascoltava quella musica strana e io avevo in cuffia le mie classiche canzoni italiane, mi veniva quasi da piangere.
Okay. Certo. A scuola, certo. <chuckles> <chuckles> Eh già, un po' di nostalgia dai, ci sta. <chuckles>
Certo, certo. Ehm, m m m m poi in realtà, mhmm, come ti ho detto prima, le cose hanno preso un ivo un'evoluzione naturale, nel senso che ho conosciuto, piano piano, le persone giuste che mi hanno guidato a, mhmm, ehm
Ah.
a capire meglio il posto, il paese in cui mi trovavo.
Chiaramente, no. Certo, beh. Meno male che è andata così poi alla fine, assolutamente, assolutamente.
Certo, e poi le cose hanno preso una piega davvero bella, nel senso in cui mi sono ritrovato molto di più con le persone in Romania più che in Italia, più c ehm, perché, ehm, perché in Italia, appunto, vivevo in un, ehm, medio rurale, diciamo
Bene. Ah, che bello. Ah, che bello. Bene, bene, bene. Okay, okay.
dove la mentalità era
Un po' più chiusa, diciamo così. <chuckles> Certo. Certo, certo, no, immagino, assolutamente, assolutamente. Molto, molto interessante questa storia che m'hai raccontato, davvero. Ehm, mi viene in mente u una domanda relativa, appunto, a sempre al discorso del del cambiamento. Esiste invece ehm, perché mi sembra che tu sia una persona molto propositiva nei confronti dei cambiamenti in generale, ma esiste qualche tipo di cambiamento che temi invece di più rispetto a agli altri?
molto diversa molto chiusa. <chuckles> Grazie.